'Ne Morgenroutine. Du meinst so was wie spazieren gehen, Sport, irgendwas bestimmtes essen, oder inwiefern so Morgenroutine? Also, einfach irgendwas finden, was ich dann immer nach dem Aufstehen mache, oder? Mhm.
Genau, einfach, dass vielleicht irgend so 'ne Konstante in deinem Leben gibt, dass du dir sagen kannst: „Okay, ich bin jetzt aufgewacht und jetzt mache ich direkt das und das.“ Dass du nicht erst dahin kommst, so: „Oh, ich bin so müde und ich will vielleicht vielleicht doch noch 'n Stündchen schlafen“, sondern dass du direkt weißt: „Okay, ich habe jetzt was zu tun.“ Da das macht auch direkt dann 'n bisschen wacher.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.

Ja, ne, verstehe ich absolut. Und wann gehst du so in der Regel ins Bett und schlafen? So, nimm hast du immer dieselbe Anzahl an Stunden, die du schläfst oder ist das auch eher unterschiedlich?
Mhm. Also, ich bin gerade, weil, äh, ja, der Unistundenplan so f flexibel ist, bin eigentlich immer recht nachtaktiv, sage ich mal. Ich irgendwie nachts, weiß nicht, ich finde das irgendwie angenehm, wenn wenn's dunkel ist, während alle anderen schlafen, irgendwie 'n Film zu gucken, 'ne Serie zu gucken oder was noch essen, 'ne Kleinigkeit oder, ähm, ja, irgend 'ner anderen Tätigkeit nachzugehen, was auch immer. Ähm, ich mag das einfach total, nachts wach zu sein. Und, ähm, meistens gehe ich in also, boah, vor um 01:00 wird's eigentlich nie was. Meistens so vielleicht 01:30, 02:00 oder so, ähm, also, schon relativ spät. Und dann wenn dann halt am nächsten Tag nichts los ist, äh, wenn ich da nicht grade Uni um 10:00 habe, dann schlafe ich manchmal 9 Stunden, manchmal 10 Stunden. Also, ich bin sch auch schon echt so 'n, ja, so 'n kleiner Langschläfer auch fast schon. Mhm.
Also, das ist auch eher so 'n bisschen flexibel, wie viel du Schlaf du jetzt wirklich bekommst, wahrscheinlich manchmal auch 'n bisschen weniger als dann 8 Stunden
Mhm. Weniger als 8 Stunden eher nicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ich gehe ganz oft feiern auch und wenn wir dann spät nach Hause kommen, vielleicht so 04:00, 05:00 oder so und dann geht man erst halb 05:30 ins Bett oder so, dann bin ich auch schon oft irgendwie um 10:00 wach, einfach weil es schon Tag ist und man bisschen durcheinander ist und dann brauche ich jetzt nicht unbedingt diese 8, 9 Stunden Schlaf. Ähm, aber ansonsten so weniger als 8 Stunden sind's eigentlich nie. Es sei denn, ich gehe halt muss halt mal früh ins Bett gehen und ich kann dann halt nicht einschlafen. Dann sind's vielleicht auch manchmal 6, aber dann fühle ich mich natürlich noch energieloser. Ähm, ja, so ungefähr sieht das aus, ja.